Totoo, tapos eto nga, edi may nakita ako kasi gusto ko siyang dagdagan, tapos may nakita akong alam mo 'yong headdress yung nauuso ngayon 'yong Korean headband, 'yong parang bulky, tapos meron siyang, oo 'yon, tapos meron siyang headband, tapos meron siyang clip, ayan meron talagang gano'n. Tapos may nakita na naman akong, pabango, pabango naman idadagdag ko. Tapos meron pa isa, ano ba 'yong isa parang set naman siya ng, ah, set naman siya ng alam yung katulad ng mga Katingko set yung mga ganon, ointment.
Oo. Yung panghilamos? Hindi pa oh. Ah, pang tita ano, pang ti tita set.
Oo, tita set. Ayun, so ang dami 'di ba? Isipin mo ilan yun, tapos may isa pa ako nakita na, ano naman yung tsinelas na pang sleep wear, yung sa bahay.
Mhm.
Oo. So ayun eh 'di nais naistress ako ngayon kung pano, kasi na-istress ako parang nawawalan na ako ng gana pumili kung ano ba dun yung idadagdag ko, sa dami ng pinag pinaglalalagay ko dun. Eh bukas na yun, so baka pwede mo akong bigyan ng tips kasi, gano'n pala yung pakiramdam 'no kapagka sa sobrang dami nila, parang
Ah, yun. Oo. Mm.